ああ、そうですよね。うん、なので、そこをあれですかね、締め切りを早くするみたいな、あ、ほんとの締め切りより前に設定しておくみたいな。そういうのもいいかもしれないすね。うん、うん。
うん。 うん。 ああ、なるほど。自分の中で、ちょっ、締め切りを早く決めておくってるところですね。
うーん。
うんうん。
確かに。あ、そうやってやると確かに、なんかそういう時はうまくいってた気がしますね、なんか。うん。
うん。 ん、うーん、そうだったんですね。
うん。 そうですね。なんか余裕を持たせた上で、計画を立てるみたいな時はうん、うん。
でも、あのうん、うん。ああ。 それは確かに、うん、見直すこともできますもんね。
そうですよね、うん。で、仮にちょっと遅れてもまだ大丈夫みたいな、うん、そゆ感じで行けるので確かに焦りってのは少なくできましたね、そゆ時は。
うん。 はい。 うんうんうんうん、確かに。うん、うん。 そうですよね。あさり過ぎちゃって、本当に自分がこう、やりたかったことの範囲までこう、届かなかったりするかもしれないですもんね。
うんうん。 あ、そうなんですよね、確かに。うんうん。てか、焦ってしまうとね、より、あの、いつもよりパフォーマンス落ちてしまったりみたいなこともありますからね。
うんうん。 ああ、やはりそうゆところがあるんですね。うーん。
うんうん。 はい、ありますね、ん、けっきょく、何も手につかないみたいな状況ですよね。うんうん。
うん。うーん。それでしたら、やはりこう、ね、少しずつ取り分けて、小さく分けてやっていくっていう進めていくっていうやり方がいいかもしれないですね。
はい。 うん。 うん。 あ、そうですね。うん、やっぱりそうですね。なんか大きなタスクであっても小さく分けてしっかり、あの、休憩の時間とかも考えてスケジュールを立てるっていうとこ、実践してみようと思えました。はい。アドバイスいただいてありがとうございました。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 はい、そうですね。 あ、いえいえ、とんでもないです。お役に立てて良かったです。これからも頑張ってくださいね。
はい。あ、はい、頑張ります。ありがとうございます。